Na França.
Na na França, né, tem uma diferença
É porque eu moro, eh, eu moro mais assim para o interior, sabe? Se fosse uma cidade maior como Lyon ou Paris, eu já ouvi falar que tinha que lá tem, assim, igrejas em português, brasileiras, mas é que não tem, sabe?
4 horas. Uhum. Ah sim. Sim. Mas então assista online, pegue um daqueles pastores, alguma igreja, se não for a sua, outra dentro da sua denominação, pra assistir um culto aos domingos e volte a fazer disso um hábito, porque tudo é hábito.
É verdade.
Como ir para academia, você vai 1 vez, vai 2, vais 3, vai 4, quando for 10 vezes é a virou hábito, assim é assistir alguma coisa, voltar ali a sua bíblia como hábito, porque era uma uma força que você sentia. Tanto que você começou a sentir falta disso, como se tivesse realmente faltando alguma coisa que fazia parte de você.
É verdade.
Então eu te sugiro que você volte a ler a bíblia antes de sair de casa, um devocional, e assista algum
É verdade.
algum pregador que não seja um culto
Certo.
seja meia hora aí para te
Só uma pregação uma uma pregação rápida, né, uma menorzinha, uma live.
isso um live, uma coisa isso uma live rapidinha, para te reconectar com uma parte de você que você sem perceber desconectou
Não, mas assim.
e depois aos domingos um culto.
Hum. Isso é muito verdade.
Que é uma coisa mais demorada né, leva pelo menos 1 hora 1:30.
Uhum. Sim, é verdade. Não, essa é realmente um bom um excelente conselho que você me deu, eh, talvez eu que não esteja enxergando, talvez seja tão fácil e eu estou querendo dificultar, né. Eu vou tentar voltar de pouquinho em pouquinho, ler ali 1 ou 2 versículos, 1 capítulo talvez, depender do do da hora ali antes de sair, pra também não começar falando que vou fazer muito e acabar não fazendo nada, né. Então vou começar com um pouquinho.
É, às vezes Sim. Sim, mas lembre que você se você já está com seu tempo comprometido, você tem que acordar meia hora antes para fazer isso.